हाँ, मेरे साथ तो ऐसा था, देखिए, मैं चिल्लाती ही इतना थी ना कि वो ऐसे ही डर जाते थे सब। उसके बाद तो कभी-कभी कई बार ऐसा भी हुआ है, कि जैसे भाई के दोस्त-वोस्त भी होते हैं ना, तो जानबूझ करके उन्हें पता रहता था कि भाई तोड़ना तो है ही, हम पता है आपको मैं बताऊँ हम इ देखा करते थे कहीं कोई ऐसा कर ना दे, कोई भी कर देता था। मानिए कि होता है ना कि आस-पड़ोस में कोई भाई हैं या फिर कभी किसी से लड़ाई हो गई है आपकी, क लड़की ही है, वो वो भी चला देते थे सब कि हाँ, भाई पटाखे वो बड़े वाले जो पटाखे आते हैं, उसमें अगर आप ल रख दो ना तो देखिए, किससे हम बनाते थे, कार्डबोर्ड से बनाते थे। और कभी-कभी मिट्टी से बनाते थे, तो वो कितना ही होता है, वो हल्का ही रहता था, अब वो टूट जाता था घर हमारा। एक तो देखिए इतनी मुश्किल से हम घर बनाते थे, मेरे यहाँ तो जब पूजा होती थी दिवाली की, तो हम उसमें ले जाकर ना उसमें मिठाइयाँ भी रखते थे, भाई, वो जो दीये होते हैं छोटे-छोटे, उसमें ले जाकर रखा करते थे। वो सारी चीज़ें अब याद आती हैं कि हम बचपन में क्या-क्या करते थे और कितना काम करते थे। देखिए, अब तो मुझसे कोई कह दे दीवाली में उठ के दीये बस रख दो तुम, ये भी मुझे काम लगता है, और मुझे याद है मतलब उम, मतलब मेरी जो अ, छत थी ना
हुँ, हुँ। ओह अच्छा! हुँ, हुँ। बिल्क हुँ, हुँ। जी। ओह हो हो! हुँ, हुँ। सही बात। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अरे वाह! जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। सही बात है। <laughs> बिल्कुल। हुँ, हुँ।
तो उस पर भी उम, मम्मी लोग अ, दीये रखती थी, भाई लोग रख कर आते थे। मैं छोटी थी मैं चढ़ नहीं पाती थी लेकिन मैं दूसरे की छत से कूद के जाती थी वहाँ पर कि हाँ, वहाँ से दीये लाने हैं और कित्ते ज़्यादा मैं कलेक्ट कर लूँ, पता नहीं क्या मुझे कलेक्शन का रहता था। जित्ते सारे दीये मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी नेक्स्ट डे दिवाली के, कि हाँ, ज़्यादा दीये इकट्ठे कर पाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें रहती थी। अब वो नहीं रह गई, इसके ए ऐसे ही हमें होली में भी होता था, होली में मैं क्या करती थी? सबके ऊपर रंग फेंकती थी बिना मतलब के जान ना पहचान सबके ऊपर रंग डाल देती थी। लेकिन आजकल के समय में आप डाल के देखिए लड़ाइयाँ हो जाती है, बहस हो जाती है, आपके बच्चे ने हमारे ऊपर बच्चे के ऊपर रंग डाल दिया, तो बचपन में ये नहीं होता था हमारे यहाँ।
जी। हुँ। उसके बाद भी जाते रहे। ओह! हुँ। जी, जी। बिल हुँ, हुँ। <chuckles> बिल्कुल। लड़ाइयाँ हो जाती है, बिल्कुल। सही बात है, सही बात है। हुँ, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही और कहीं न कहीं देखिए बड़ी अ, बड़ा गहन मुद्दा भी देखिए आपने अ, सामने ज़ाहिर किया है कि अ, बचपन में देखिए किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था, बचपन में लोग उसको एन्जॉय करते थे, कि हाँ, देखो रंग जो आपने होली की बात कही है। मुझे बताइए कि आखिरकार अब लोगों की संवेदनशीलता इतनी कम क्यों हो गई इन चीज़ों को लेकर के? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण हैं, कि अ, ये सारी जब चीज़ें होती हैं, तो लोग अ, कहीं न कहीं देखिए, एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं? अ, त यूँ तो कह ही दीजिए कि देखिए एक-दूसरे से लड़ने-झगड़ने के लिए तैयार हो जाते, एक-दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हुँ। <chuckles>